Eee, besliyor, etkiliyor. Pozitif yönde bence kesinlikle. Eee, artı, işte, stresle başa çıkmada, eee, işte, sabah sporu bence güne iyi başlamanda çok etkili. Akşam da yapılan, böyle, iş çıkışı s eee, yapılan sporda o günkü negatif enerjini atıyorsun. Stresini atıyorsun. O toksinleri atıyorsun, değil mi?
Hı hı. Kesinlikle, yani Hı hı. Evet. Evet, yani Doğru. Hatta böyle oturarak çalıştığım bir iş ise mesela, işte vücut aslında böyle bir güç depoluyor. Sonra akşam onu sporda, eee, o gücü harcamak istiyorsun. Eee, güzel de bir akşam yemeğiyle de sonrasında, işte, yeteri kadar sıvı alarak, böyle, rahat hissediyorsun. Mesela ben 9'la, işte, akşam 12.30 arası çok böyle rahat hissettiğim oluyor, böyle akşam gittiğim zaman. Eee
Hı hı. Kesinlikle. Evet, spor yaptığım günler bana da böyle, hem rahat uyuyorum hem akşamı rahat geçiriyorum. Spor üstüne de, böyle, eee, hani, hafif yediysem veya bilmiyorum bir dediğin gibi bir sıvı ile geçiştirdiysem çok çok, yani, mükemmel derecede rahat akşam, eee, rahat geçirip üstüne de rahat bir uyku çekebiliyorum aslında.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet, hatta, eee, şöyle bir etkisi de var. Hani, emm böyle, sanki zihinsel gelişimi de etkiliyor diye düşünüyorum yani. Böyle, daha böyle, kararlarımızda net oluyoruz. Eee, işte, kaygılarımız biraz daha aşağı iniyor hayatta.
Hı hı.
Eee
Yani, eee, şey, aklıma, "Sağlam, eee, kafa sağlam vücutta bulunur." atasözü geldi. Eee, hakikaten öyle. Yani, eee, insanın vücudunun, eee, bedeninin sağlıklı olması gerekiyor. Zinde olması gerekiyor ki sağlam kararlar versin, değil mi?
Do Evet, doğru. Hı hı. Tabii. Yani, evet, odaklanmayı da artırıyor diyebilirim. Hani, bence, eee, ders çalışma ve işe daha odaklanmayı da a artırıyor diyebilirim yani. Bende böyle etkileri de oluyor aynı zamanda.
Kesinlikle ve ara vermemek lazım sanki. Ben böyle bazen ara verdiğimde tekrar dönmesi, eee, onu rutinimi eklemek falan zor olabiliyor. Böyle isna is yani vücut alışkanlığını kaybediyor o sürede. Eee, ister istemez böyle tepki koyuyor. Eee, onu tekrar sokmak zor olabiliyor ama, eee, soktuktan sonra da vücut istiyor bunu sürekli.
Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. Hı hı.

Yani evet işte öyle, eee, gençler arasında bazen olabiliyor.
Evet, benim mesela iş performansımı da çok iyi etkiler spor. Yani o gün spor yaptıysam, zindeysem, eee, işimi de pozitif yönde etkiliyor. Eee, daha, eee, yaratıcı düşünebiliyorum. İş ilişkilerimde daha, eee, iyi olabiliyorum o gün. Hakikaten pozitif yönde etkiliyor değil mi iş, eee, performansını da insanın düzenli spor.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet, kesinlikle. Yani, çünkü böyle gün içinde, eee, stres, eee, stres bazen böyle yukarı yukarı çıkabiliyor, eee, işten dolayı. Ama işte, iii, eee, o sporun verdiği böyle bir rahatlık oluyor insanda. Ben mesela öyle durumlarda böyle bir kalkıp, böyle bir, eee, oturduğum yerden, işte, vücudumu bir esnetirim. Zaten o çünkü spor yapmanın da verdiği bir şey olduğu için böyle vücudu esnetmek gün içinde iyi geliyor bana. Sonra, eee, d stresi daha böyle azalttığım için işime tekrar odaklanabiliyorum. Güzel oluyor ya. Gerçekten spor güzel bir şey ya. Ben hep böyle, eee, destekliyorum işte ailemi, emm, işte partnerimi.
Hı hı. Hı hı. Çok iyi geliyor gerçekten. Hı hı. Böyle boti motivasyon videoları izliyor musun veya işte motivasyonunu korumak için, eee, bu tip sosyal medyada çıkan, hani, eee, Twitter'da vs. de böyle sporla alakalı motiva eee, met eee, videoları oluyor böyle değil mi? Hani seni böyle yani hem motive ediyor gaza da getiriyor diyeyim yani, değil mi? İnsanı böyle "Hadi spor yapayım." yapasını getiriyor geliyor insanın.
Hı hı. Evet. Evet.

Evet, güzel oluyordur. Hı hı.
Tenis oynuyorum onu, ııı, düzenli olarak. Eee, mesela haftada 3-4'e çıkardım. Yürüyüş yapmayı ben de çok seviyorum.
Hı hı. I hı. Böyle, parklara mı gidersin yürüyüşe yoksa, böyle, eee, şehir içinde mi?
Eee Ya, olabildiğince, eee, biraz da moduma göre, böyle. Çünkü yürüyüş yapmak biraz bana meditasyon gibi de oluyor spor dışında. Eee, kafamı rahatlatıyorum. Bazen parklara giriyorum. Bazen şehrin içine dalıyorum. Ora o kalabalıkların arasında kayboluyorum.
Hıı. Hı hı. Hı hı. Hı hı.
Eee, tamamen böyle bir rota izlemeden, rastgele. Ondan sonra, yani keyif, eee, spor yapmak insanı rahatlatıyor. D değil mi yani? Eee, hem vücuduna hem mental olarak da çok iyi geliyor. Ve o günlük olarak o vücut istiyor onu sanki.
Evet. Hı hı. Hı hı. Evet.